あとは結構、なんていうんですかね、ま、忙しい時と、あと、ま、あの、ご趣味というか、もう、普段、あの、普段の、あの、娯楽として外食は行かれてるっていう感じですかね？
うんうん。 はい。 ま、そうですね、そんな感じですね。でもそんなに多くはないと思います。
あ。あ。 うんうん、わかりました。ま、あとそうですね、あの、冷凍食品とかって使われたりすするんですか？
ああ、いや、冷凍はですね、全然使ってないですね。あの、はい、私たち共働きで買い物にもそんな頻繁に行けないので、だから、こう、週末に2人でスーパーに行って、もう1週間分まとめ買いするんですね。はい、で、お肉とかも、なんか、大容量の入ってるものをドカッと買ってきて、で、お家に帰ってきて小分けにして冷凍してるんですね。なので、結構お肉で冷凍庫がパンパンな感じなんですよね。はい。
ああ、なるほど。 はい。 はい。 はい。 うーん。 あ、は、なるほど。ま、確かにコストを抑えるには結構そうっすね、ま、キロ単位で買って、冷凍するのが一番ですよね。
うんうんうん、そっちの方がね、そうなんです。グラム単位も安くて、今そんな感じで生活してますね。
なるほど。ま、そうすると結構、ま、ある程度、ま、お節約されてると思いますし、ま、そんなに、ま、あの、買い物だったりとかっていう、頻繁には行けないっていう状況を、はい、理解しまして
はい。 そうですね。はい。
やっぱり、その、バリエーションですね。なんか、逆に、なんか、今までって、どんどういった形で、その、レシピとか考えられてたんですか？レシピというか、その日のメニューですね。
うんうん。 はい。 ああ、そうですね。なんか、やっぱり、こう、かい買う食材もどこか似通ってきてしまってるんですよね、毎回。え、茄子とか、玉ねぎとか、あと、ま、キャベツ、あと、今冬ですと大根とか。なんか、結構、もう、買う食材が固定化してきてしまって、ではい、で、冷蔵庫見て、あ、今鶏肉と、あの、大根が結構残ってるな、これ先に使った方がいいかなみたいなので、大根、鶏肉、レシピみたいなので、一応検索して、で、ヒットしてるのを、ま、作ったりとか、ま、もしくは、こう、前に作った中で、あ、これ美味しいねっていうのを、ま、いくつか、こう、レシピ保存しておいて
はい。 うんうんうん。 はい。 そうですね。 うんうん。 はい。
それを、あ、材料合うぞ、あ、これ作れそうだなっていうので作ることもありますね。
うんうんうん。

へえ、そういうのあるんですね。
ですね。ていう調味料でまずはちょっと、あの、工数削減しつつ。割とまあ、あの、国を変えることでバリエーションを出せるっていうのがまず1つ。
はあ。 うん、ふんふんふん。 いや、素晴らしいアイディアですね。なんか今まで食材だけにフォーカスしてたんですけど。調味料にフォーカスするっていうアイディアすっごい新しくて。あ、そうめちゃめちゃいいなって思ってます、今。
あ、いえいえ、とんでもないです。 あ、本当ですか？ あ、いやいや、ありがとうございます。ていうのが1つと。まあ、あとはそうですね。あの、やっぱどうしても凝った料理とかバリエーションを出せるってなると、工数かかるっていうの最初たと思うんですけど。もうここはこう割り切って、例えば、あの、じ自動調理器。例えば
はい。 うんうんうん。 ああ、なんかありますよね、そういうのね。
ですね。まあ、そのシャープのホットクックだったりとかを、ま、割と工数削減できて。そういった、あの、なんでしょうね、時間がかかる料理っていうのをじど自動で作ってくれるもの。
ああ、はいはいはい。 なるほど、時間かかる系はもう機械に任せちゃうっていう考え方も確かにできますね。ああ、なるほど。ほうほうほう。
そうですね。ま、初期としてそれこそ3、4万ほどしてしまうんですけど。ま、こう献立を考える工数とか。あと、その、実際に鍋を見ながらとかっていうのを考えると、割とじ時給にならすとかなり安くなるのかなと思いますね。
うん、ふん。 確かに。 ああ、いや、頼るっていう発想も全然無かったですね。そっか、じゃ、その、何ですか、ホットクックをいちだいあるだけで、色んなメニュー作れたりするんですかね？
あ、本当ですか？ はい。 あ、もう、まさにそうですね。なんか、ま、カレーなのか、煮込み料理なのかとか。
うーん。 ああ、平日に煮込み料理食べれれるの、すっごい嬉しいです。<chuckles>
そうですね。でも、ほぼなんか混ぜるのもやってくれると思うので、ま、そこはもうほったらかしで。
うん、ふんふんふん。 ああ、いいな。煮込みだとね、自分でやるとなると、やっぱりこうね、まず炒めて、焦がさないようにね、やったりとか。あとなんかね、汁気もね、なんか飛んじゃって、汁気飛んじゃうとね、また焦げ付いちゃうので。なんかね、よく見てないとな、なんて思っちゃったりして。平日結構懸念してたんですけど、ね。ああ、なるほど、ふんふん。
いや、そう、間違いないですね。 うーん。う。 そうですね。まあ。 ま、あとはちょっと、ま、今非常に行儀悪いというか、あまり品はよろしくないかもしれないんですが。こう、あの、手で折れるものは、あの、包丁で切らずに手でわるとかですかね、もう。
はいはい。 ああ、なんかね、レタスとかね、そういうの手でじゃじゃじゃじゃじゃってちぎるっていうのありますね、確かにね。ああ。あ、あと今その手でっていう話で、まあちょっと違うんですけど。なんかハサミで切ってるっていう。ああ、そういえばそんなの見ていいななんて思ってたのをすっかり忘れてました。
はい、ですね。 はい。はい。あ、い うん。非常にいいと思います。その、包丁とまな板を洗うというふとふたつのものから。
はあ、うん。 いや、もう超高いんですよ、それ。へえ。<chuckles> なるほど、そっか、そうなんですよね。洗う数を少なくしたいっていうのも。ありましたありました。
ですね、ああ、なるほど。 はい。 ですかね、ま、あともうそれこそもう本当に、ま、これコスト場所次第ではあるんですが、もう食洗機を導入してしまうとか。

ああ、なるほどね、そのね、周りの動線をこう楽にしちゃうって感じですね。ああ、なるほどなるほど。いや、いいですねいいですね、なんか導入できそうなものばかりで、助かります。はい。
うんうん、ですね。 ですかね。ああ、いえ、まあ。 ま、あ、ほんとですか、よかったです。ま、あとはそうですね、ま、ちょっとこれはもう冷凍庫埋まってるということだったんですけど、ま、もちろんそのスーパーの冷凍食品とかってのは、正直こう、ま、あの、味がよりけりなのはありつつ、ま、多少味を重視するのであれば、ま、あの、EC サイトとかで売ってるような、ま、ちょっちょっといい冷凍食品っていうのを。
うんうん。 はいはい。 ああ、ちょっと、えっと、しょ冷凍食品もあるんですね？
あ、あるんですね、割と、はい。もう、ま、外食代わりに、ま、例えばもう今日は作る時間もないし、余裕もないけど、ま、多少いいものを食べたいっていうんであれば、ま、その緊急回避手段というか
ああ、そう。 うんうんうんうん。 緊急回避手段ね。あ、はいはい。
そして、ま、あの、外食するよりかは安いみたいな。
ああ、でもね、トータルで見て安いんだったら全然ありだと思いますね。ああ、なるほど。
そうですね。だからそういった形で結構、あの、ククッションというか、置くのも1個手かなと思いましたね。
うんうんうん。そうですね、なんか冷凍庫もしかすると、なんかね、いらないもので、ちょっとスペース取っちゃってる可能性もあるので、整理してみたら、うん、ちょっとぐらい入るスペースできるかもしれないです。
うーん。 あ、ほんとですか。です。
はい。いいですね、なので、ちょっと今教えて頂いた、まずはその調味料から、アプローチを別のもので見てみるっていう、それすごくいいなと思ってるので、ちょっと早速この週末の買い出しで、なんか、ね、使えそうな調味料無いかなっていう視点で、食材だけじゃなくて、調味料のバリエーションをちょっと増やしてみたいと思いますね。はい。
ああ、そうですね。 はい。 あ、そう、ぜひぜひ、ま、ちょっとそうですね、品揃えは結構スーパーによって、割と、ま、まちまちだったりすると思うので。ま、そこも思い切って、もう通販で、あの、ま、だ代表的なものと言いますか。
うんうんうん。 はい。 ああ、なるほど、なんかね、どういうのがあるかなって検索してみて、もう買っちゃえばいいですもんね、ネットでね。ああ、確かに確かに。確かに。で、あとはね、パートナーとも相談して、平日に煮物食べられるってよ、みたいな感じで、ちょっとホットクックとかね、そういったものの導入もちょっと検討してみたいと思います。
うーん。ですね。でもその方が、はい、良いかなと思います。 はい。<laughs> そうすね、ま、ちょっとある程度メリットがあるのであれば、もう、あの、ま なんですかね、ま、あの、決済というか、あの、おりおりやすいかなと思います。
ふんふんふん。 うんふん。 はい、いや、これでなんかちょっとバリエーションを増やせて、かつ、ね、なんか、ちゃっと作れそうなアイデアもたくさんいただいて、助かりました。早速。はい、また実践してみたいと思います。今日はね、お話聞いていただいて、素晴らしいアドアドバイスいただいてありがとうございました。
はい。 あ、いいえ、そんとんそんないです。 あ、いえ、こちらこそありがとうございました。応援しております。
はい、失礼します。